C'est pour le travail. Donc heu, <inhales> peut-être qu'il y aura un autre pays après et et tu tu sais, il y a une une histoire qui m'a touchée en particulier, heu, moi, j'ai perdu mon papa il y a 4 ans et on venait tout juste, heu, enfin, toutes les 2 de de quitter le Liban et heu
Mmh mh. Oui, ça a dû être très dur pour toi.
ça a du c'é c'était super dur, surtout que c'était, heu, vraiment brusque donc comme ça, du jour au lendemain, alors qu'il était en parfaite santé. Et
Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé, si c'est pas indiscret?
Alors, heu, un arrêt cardiaque, tout simplement, heu
Mais il avait quel âge?
Il avait 70 ans.
Ah oui, OK. Oh là là, oui, c'est c'est oui.
Ah oui, c'est c'est difficile de le de le vivre à distance et heu et en fait, moi, j'ai dû tout de suite, heu, retourner au pays pour la bah, la messe, les funérailles, les condoléances et ce et cetera. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est que cette amie-là était présente, enfin, je ne lui avais pas parlé, j'avais pas eu le temps même de réaliser, heu, comme c'était très brusque.
Mmh. Oui. Oui. Oui, bien sûr, ouais, oui.
Et elle a pris le 1er vol de de Thaïlande.
<gasps> Waouh! Ah oui, ça c'est ça c'est remarquable, quand même, une amitié comme ça. Oui.
Ça, c'est remarquable. Vraiment le même, heu, le lendemain, elle était là et ça m'a énormément touchée de me dire que
Ah, mais j'imagine! J'imagine.
que chacun traverse des épreuves et que, enfin, que les amis puissent être là aussi, même s'ils vivent loin, heu, être là pour nous, heu, dans ces moments de de douleur.
Absolument, oui. Mais donc vous vous pouvez retourner au Liban, heu, sans problème, il y a pas de il y a pas de contraintes?
Heu, il y a pas de contrainte, on peut retourner au Liban, sauf que, heu, la situation est enfin, souvent tendue. Donc, heu, comme je te disais, soit, là, récemment, il y a eu une guerre, heu, en 2020, il y a vu il y eu avait eu l'explosion, il y a tout le temps des incidents sécuritaires, il y a une instabilité politique et économique. Donc il y a tout le temps quelque chose, même qu'on quand on vivait au pays, heu, pendant des décennies, heu, c'était comme ça, des hauts et des bas.
Oui. Oui. Oui c oui et ta maman est toujours là-bas?